<chuckles> Hình như á, là ngày nào, giây nào, giờ nào, ph nào mình cũng cảm thấy vậy hết á bạn. Tại vì á, những cái thói quen á, coi như á, là trong vòng 1-2 năm đi ha, người ta còn hổng có bỏ qua được mà, còn đây lại là những cái thói quen mà mình đã giữ nó từ tận mười mấy năm trước rồi chứ hổng phải mới đây nữa, cho nên á, là để nói mà vượt qua được á, mình thấy là mình chưa có cách nào để vượt qua luôn. Mà mọi người cũng biết á, mọi người xung quanh mình á, thì cũng biết là cái chuyện này nó, gọi là, nó làm mình sốc tới cỡ nào, cho nên cũng hổng có ai dám khuyên hay là dám hỏi han gì mình hết trơn á, cho nên là chỉ có một mình mình cố gắng vượt qua thôi à. Với lại cái lý do mà hai đứa chia tay đó bạn, thì nó cũng hơi, à, khó khó mà khó chịu một chút xíu, là tại vì á, tụi mình có khoảng cách sau, ơ, những cái năm đó bên nhau á, tụi mình đã xa nhau một thời gian, ừm, tầm cỡ 4 năm. Tại vì bạn đó sau, ừm, khi đi làm được vài năm á, thì bạn đó có ý định là đi học thạc sĩ, cho nên là bạn đó đi nước ngoài, đi Úc đó bạn, để mà học thạc sĩ 4 năm. Rồi núc mà bạn đó nước ngoài thì tụi mình cũng giao tiếp, cũng nói chuyện bình thường thôi, thậm chí á, là Tết năm nay á, tụi mình vẫn còn c đi cùng với gia đình bạn đó sang bên đó để thăm người bạn đó nữa. À, tụi mình vẫn còn có sự liên kết, rồi còn nói với nhau là hè này á, bạn đó về á, thì tụi mình sẽ tính tới cái chuyện là dạm ngõ, rồi rồi kết hôn á, nhưng mà khi mà tới thì bạn này bạn về á, thì mình lại thấy bạn có những cái biểu hiện rất là khác lạ nha. Ví dụ như là á, bạn ít chia sẻ với mình hơn, thậm chí cái chuyến bay về á, bạn còn hổng có báo với mình và gia đình của bạn nữa, à, mình chỉ biết á, là tụi mình có xài chung một cái tài khoản Gmail, tài khoản mail á, rồi mình thấy là cái thông báo của cái, ưm, gọi là, cái vé máy bay đó đó, nó hiện vào cái mail, mình bấm vào mình coi. Ủa, cái xong mình nhận ra là cái cái vé máy bay đó đó nó được, ừm, xuất cách đây 2 ngày rồi, và bạn đó đáng lẽ là bay rồi, nhưng lại hông có thông tin gì cho mình và người nhà bạn đó biết hết, cho nên mình mới thấy lạ. Rồi cũng khá là nhiều chuyện xảy ra, mình cảm thấy là bạn đó lừa dối và cũng hổng có còn <chuckles> mình không còn niềm tin nữa. Như mình đã nói là qua á, thì mình hổng có cách nào mà vượt qua được hết trơn á.
Ừ. Mình hiểu. Ừ, sao vậy? À. Ừm. Mình hiểu, mình hiểu. Ờ. Trời ơi! Ôi trời ơi! Ồ! Trời đất ơi! Mình hiểu.